Faz, acho que eu tenho me dado pouco tempo, assim, mesmo para mim, eu tenho trabalhado muito, tenho me dedicado muito ao trabalho. Eh, eu até faço exercício que pode me ajudar com isso, assim, esse controle emocional, e tem me ajudado, por que que aconteceu?
Aham. Sim.
A e quando eu tive esse episódio, eu não estava fazendo exercício, eu acho que o meu exercício me controla demais também, assim, sabe?
Legal, bom. Aham. É porque o exercício além de fazer bem para sua cabeça, para o corpo no geral, você fala: "Poxa, eu fiz tanto treinamento aqui, aí vou comer tal coisa", você pensa mais sobre o que você come, né, quando está fazendo exercício também.
Aham.